Jadi Kak, aku tuh kenapa ya, Kak, ketika memang harus presentasi ya, ketika di depan orang banyak ya, apalagi di depan atasan kayak orang-orang pentir ya, eh, orang-orang penting kayak direksi gitu, aku tuh kadang-kadang kayak bener-bener cemas, kayak deg-degan gitu terus keringat dingin, Kak, kayak bener-bener kayak nggak bisa dikontrol gitu, eee, perasaan aku saat itu sampai aku tuh pernah, Kak, ketika megang mic tangan aku tuh kan bergetar ya, Kak, ya, jadi kayak nggak enak banget gitu kalau misalnya aku lagi ngomong gitu, Kak, gimana ya, Kak, kalau misal kayak gitu, biar enggak terlalu kelihatan banget gitu nervous-nya atau gugupnya kayak gitu, Kak?
Betul. Iya. Iya. Betul. Oke paham sih ya, artinya kan, eee, saat kamu presentasi itu, eee, kamu akan jadi pusat perhatian semua orang gitu ya, sehingga tadi, ketika ada di depan berdiri sendirian, eee, kan sulit juga tuh misalnya mau minta bantuan kan nggak bisa juga gitu ya. Jadi waj hal yang wajar ketika akhirnya kamu merasa tadi, eee, gugup gitu loh, eee, sehingga tadi gemetaran dan, eee, banyak sih e tanda-tanda lainnya gitu ya, nah sebetulnya hal ini enggak, eee, dirasakan oleh kamu sendiri aja bahkan kadang-kadang presenter yang sudah jam terbangnya tinggi pun akan merasakan yang ha sama gitu diawal-awal ketika mereka membuka sebuah presentasi, gitu, Kak. Jadi jangan terlalu khawatir gitu ya.
Iya bener. Iya. Iya, ya. Hmm, tapi kok kalau misalnya presenter kan kayak enggak kelihatan ya, Kak, kalau misalnya kita lihat mungkin di panggung, di TV, kayak bener-bener kayak lancar aja gitu kan, kayak bener-bener menguasai panggung gitu, tapi kalau misalnya aku coba ketika udah berlatih gitu kan, udah sesering mungkin tetap aja gitu kayak perasaan kayak darah tuh kayak naik ke kepala, panas gitu, Kak, kayak bener-bener kayak bener-bener nggak bisa dikontrol gitu kan, kayak gitu.
Betul. Iya. Oke, baik nanti kita bahas nih, eee, tapi sebelum kita bahas lebih dalam nih, eee, mungkin ada beberapa hal yang kita bisa diskusi dulu nih, Kak, kita obrolin dulu gitu ya, eee, kalau misalnya tadi ya, Kak, ya, eee ketika Kakak presentasi itu paling banyak audiensnya berapa orang kira-kira?
Boleh boleh. Nah, kalau misalnya kemarin tuh ya kejadian itu sempet sekitar 30 sampai 50 orang sih, Kak, di kantor aku, tapi masalahnya orang-orang yang nonton aku tuh bener-bener direksi petinggi-petinggi di kantor aku gitu loh, Kak, jadi kayak aku tuh bener-bener kayak dobel cemasnya, kayak gitu.
Oke. Oke. Nah, kalau dalam persiapannya sendiri, apa yang sudah Kakak lakukan dan sudah berapa lama kira-kira yang, eee, waktu untuk persiapan?
Nah, Kak, tahu enggak sih, jadi persiapannya itu cuman bener-bener kayak beberapa jam aja, Kak, ketika aku presentasi. Jadi sebenarnya itu, aku memang menggantikan teman aku yang, eee, ternyata dia tuh sakit, Kak, tiba-tiba kayak meriang ke terus kayak pusing, nah akhirnya aku nih yang ketempuhan gitu kan harus menggantikan dia, makanya kayak, aku tuh bener-bener gugup banget, karena enggak ada persiapan sama sekali gitu sedangkan materi juga dia yang bikin gitu, dan tiba-tiba kayak tig sebelum, eee, kayak persentase tuh aku yang disuruh untuk ngelakuin itu, Kak, kayak gitu.
Mmm. Oke paham sih ya, kondisinya ternyata memang untuk persiapan saja, Kakak agak mendadak juga gitu ya.
Iya, makanya, Kak.
Oke, wah m me mengerti sekali sih, Kak, artinya gini loh, Kak, ketika sebuah, eee, kita dikasih kepercayaan buat memberikan presentasi, memang sebaiknya itu, kita harus persiapkan, eee, materi yang memang, eee, sangat familiar tuh, Kak dengan, eee, diri kita sendiri gitu loh, artinya kita tau kira-kira apa sih inti pesannya, terus alur cerita, terus misalnya, eee, harus juga dipersiapkan ketika misalnya pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul dari presentasi yang ak yang akan kita presentasikan tersebut gitu. Jadi, ketika tadi Kakak bilang bahwa ini adalah menggantikan teman
Iya kan, iya makanya.
ini memang hal yang menantang sekali gitu loh, artinya, eee, per eee, perlu apa ya, banyak hal-hal yang memang harus dipersiapkan lebih dalam gitu, tapi sih, eee, kalau ketika Kakak diberikan tanggung jawab sebesar itu, berarti teman Kakak tuh atau atasan Kakak tuh paham, kalau Kakak tuh memang bisa, eee, untuk memberikan presentasi ini, gitu sih, Kak. Betul.
Iya. Hmm, iya soalnya memang materinya itu memang seputar kerjaan yang kita sering lakukan ya setiap harinya gitu kan, tapi kan yang namanya orang ketika memang belum siap gitu ya untuk ngomongin hal itu, terus juga kayak baru pertama kali melihat materi yang dia persiapkan, kan kadang-kadang kayak makin stres nggak sih Kak, kayak wah aku kayak langsung deg-degan langsung tertekan gitu kan, kayak ,"Wah ini aku harus ngomong apa," apalagi pakai Bahasa Inggris kan terus juga banyak banget orang Indianya, banyak banget orang Cinanya kan jadi kayak bener-bener kayak dobel gitu, Kak, ketika presentasinya akunya belum familiar dengan materinya, terus tiba-tiba kayak harus pakai bahasa yang enggak aku terlalu advance banget gitu kan, kayak terlalu ahli banget di situ gitu, Kak, kayak gitu sih.
Paham. Betul. Oke paham sih, mungkin gini, Kak, kalau kondisinya seperti itu, mungkin kan, eee, pastikan kalau di slidenya itu pasti sudah ada judul siapa yang membuatnya kan, presented by siapa biasanya ada gitu ya. Nah, mungkin Kakak di awal presentasi, Kakak bisa jelaskan tuh ke orang ke audiens bahwa sebetulnya posisi Kakak ini adalah sedang menggantikan, eee, teman Kakak tadi yang berhalangan gitu loh, sehingga audiens akan tahu gitu loh, artinya eee, mereka juga akan paham bahwa ketika melakukan atau membuat pertanyaan kepada Kakak mereka akan menyesuaikan, eee, kondisi Kakak saat tersebut gitu, gimana, Kak?
Iya. Hmm, iya. Bener juga sih, Kak, tapi sebenarnya juga itu kan termasuk kayak presentasi tim ya, Kak, jadi kayak perwakilan dari tim gitu kan dan aku memang salah satu tuh, memang salah satu leader-nya gitu kan yang mungkin aku lebih ke produknya dia lebih ke IT-nya gitu kan. Nah tapi kemudian dari sisi, eee, materinya memang lebih banyaknya ke IT-nya kan, tapi t t harusnya sih sebenarnya masih tetap bisa nih aku handle kan tapi tetap aja kan namanya orang kayak belum pernah mempersiapkan gitu ya, kayak bener-bener nggak kayak nggak siap gitu kan shock aja gitu kan, dari awalnya udah bener-bener kayak nggak ngerasanya nggak sanggup, tapi untungnya sih memang aku sanggup ya, Kak, cuman ya itu deg-degan parah gitu loh, yang aku masih kerasa sampai sekarang gitu kan, kayak wah kayak bener-bener keringat dingin gitu kan, terus kayak dilihat orang, kayak bener-bener kayak takutnya dinilai jelek gitu sebagai perwakilan dari tim aku gitu kan, kayak gitu sih, Kak.
Betul. Betul betul. Iya oke mungkin gini, Kak, selain kan tadi Kakak misalnya jelaskan bahwa sebetulnya yang akan presentasi itu bukan Kakak, tapi Kakak bisa jelaskan juga, artinya ketika ada pertanyaan bukan berarti Kakak yang harus menjawab gitu loh, bisa jadi nanti teman-teman Kakak mungkin yang punya, eee, apa tadi kan ada ai eee, lebih cenderung ke IT-nya ya gitu ya, mungkin bisa Kakak tanyakan juga gitu loh, untuk juga mendukung Kakak, men-support Kakak ketika ada, eee, apa ya pertanyaan dari audiens gitu. Itu sih yang bisa dilakukan, nah kemudian, eee, secara teknis mungkin Kakak bisa latihan pernapasan nih, Kak, untuk relaksasi dulu gitu loh, karena kan pastilah ya, eee, semua orang pasti akan grogi di menit-menit awal gitu, mungkin Kakak tahu teknik 4- 4- 4 gitu, jadi harus tah tarik napas 4 detik, tahan, terus keluarkan 4 detik juga, nah ini bisa membantu kita untuk terlihat lebih percaya diri gitu loh, Kak, dengan apa yang akan kita, eee, lakukan gitu, Kak, gimana?
Betul betul. Hmm, oke. Iya. Bener juga sih, iya sih, Kak, kayaknya memang aku kayaknya lupa deh untuk melakukan itu ya, Kak, karena ya namanya panik, tiba-tiba kayak langsung blank gitu kan, enggak harus harus apa, kayak enggak tahu harus ngapain gitu kan. Terus kayak nafas juga kayak kelupaan gitu, kalau misalnya nafas itu ternyata memang untuk bisa merilekskan diri sendiri kan ya, Kak, ya, kayak gitu.
Betul. Betul betul atau misalnya Kakak, eee, bawa ini ,Kak, biasanya eee catatan kecil tuh, Kak, highlight dari tiap presentasi atau hal-hal, poin penting yang akan Kakak bicarakan disaat Kakak presentasi. Nah, biasanya itu akan membantu juga tuh, Kak, untuk mengingatkan kita, kira-kira ketika kita gugup gitu ya, Kak, mengingatkan kita untuk menjelaskan secara detail hal tersebut, gitu, Kak.
Heeh, sih. Oh iya sih, wah iya sih, Kak, bener juga sih, Kak. Wah kayaknya memang aku tuh, memang kayak karena memang kurang persiapan kali ya, makanya jadi benar-benar cemas banget nih ketika presentasi gitu, Kak, tapi saran dari oke juga sih, Kak, kayaknya, kayaknya bisa aku implementasiin juga sih, Kak. Hah, oke deh kalau gitu, makasih banget ya, Kak, kayak udah mau ngobrol sama aku nih, udah bisa ngabisin waktu aku, udah ngasih saran juga nih, Kak, sampai aku juga kayaknya bisa sadar sih untuk kedepannya bakal seperti apa.
Betul. Setuju sih. Oke siap. Oke, sama-sama, Kak, mudah-mudahan saran tadi bisa membantu Kakak, untuk lebih baik di kedepan han hari nanti ya, Kak, ya.
Iya, Kak, makasih banget ya. Sampai jumpa lagi.
Sampai ketemu lagi.